Нет, это просто обед самый обыкновенный, и У них обед начинается в 12, и, э, да, я считаю, что 7 евро- это слишком дорого, <chuckles> н вот, а с собой
Ну, если одно дело, если это вкусно, то это одно дело. А если ребёнок это, например, не ест, э, и оставляет там порцию, и ты ещё платишь за неё такие деньги, так, да, это А если вообще в семье ещё не 1 ребёнок, то это вообще, наверно, я не знаю, работать только вот на на обеды, скажем так.
Да. Да, да. Да, потому что, м, когда она была в начальной школе, кстати, родителям предлагали, э, м, ну да, те, кто могут, как-то выкроить время, а, прийти как раз в это обеденное время в столовую. То есть ты им, эм, да, можешь помочь там как-то, потому что здесь всё время проблемы с персоналом, а, вот, ну, там, да, не знаю, в порезать мясо там или, э, ну, просто им чуть-чуть помочь в столовой.
Мгм. Так. Мгм. Это можно так, да, было? То есть это
Ну, вот, можно было, да, и я ходила где-то раз в месяц, но тебе предлагали обед тоже, ты могла тоже пообедать, чтобы потом тебе домой не бежать, себе не готовить, да, то есть это удобно было. А, вот
Мгм. Слушай, ну, это так очень интересно и даже необычно, потому что обычно же там должны, наверно, какие-то нормы санитарные соблюдаться. То есть, а, я о таком никогда не слышала, честно говоря, что так воз может быть.
Ну вот, видишь, э, да, т странно, потому что, ну, ты, м, не стоишь не на раздаче, ты просто в зале, где дети сидят, то есть ты можешь там, не знаю, кто-то говорит, а, там, я не знаю, можно я возьму там, не знаю, какое-нибудь дополнительное блюдо там? Короче, их конфликты такие небольшие решать, да, там, чтобы они сели, а, там группировать их как-то в одном месте, чтобы они, да, то, что там одни уходят, другие заходят, то есть вот это всё. Они на кухне, то есть не, м Вот, и я, конечно, увидела, что большинство детей, они просто выкидывают это, а, они закрывают это всё салфетками, как-то прячут, <chuckles> и вот, и очень многие прям остаются голодными. Э, ну, как бы реально это было невкусно. И я потом даже родителям про это писала и говорила директору, но это ничего не изменило, поэтому в итоге мы решили, что ребёнок будет приходить у нас обедать домой. Э, в 2 раза дешевле и более качественно. Более шт
Мгм. Да, мгм. Мгм. Ну да, необычно так. Ничего себе. Мгм. Мгм. Так, и то есть потом она приходит домой и уже остаётся дома или же она возвращается в школу?
Она потом возвращается в школу, то есть у них обед почти что 2 часа, такой то тоже большой очень перерыв, я считаю, э, ненужный, потому что 2 часа в школе, то есть дети просто, да, они быстро пообедали, и потом, а, потом это просто потерянное время, а пот в школе сидят всё-таки они потом до, почти до 5 часов, это
Мгм. Ну да, да. Мгм. А, да, конечно, это так внушительно время для ребёнка.